Hmm, sa akin ano tawag dito, sulit din talaga siya kung alam mo yung may mga kape kasi na akong naka ano, eh, natikman na parang first time ko pa lang natikman yung ganong klase ng lasa. Pero ako tipikal kasi ako sa kape talaga na ano, eh, na matcha, yun din yung lagi kong ano, oo, yun din yung lagi kong iniinom, parang sa'kin kasi kumbaga kahit saan ako pumunta matcha ako, ginagawa ko kasi
Oo. Mm. Oh. Ay, gusto ko yun. Ah, oo, oo. Matcha lang talaga?
Oo, parang ginagawa ko depende sa mood ko pero madalas matcha kasi nira-rank up ko yan, eh, parang kinukumpara-kumpara ko saan ba yung masarap yung matcha ganiyan, kasi oo yun, may mga napuntahan akong sulit siguro mga yun mga nasa 200 din ganiyan sabi ko, "Sulit, sulit yung lasa," iba talaga yung lasa ng totoong matcha kasi may aftertaste din yun, eh, parang dun yung yun yung nagpap hmm yun yung nagpapasarap dun, eh, yung yung ganong klaseng lasa. Kaya masasabi ko, sulit din talaga yung presyo sa mga sa mga ganun kahit na ang mamahal. Mas okey pa yun kaysa naman sisingilin ka ng mahal, tapos wala
Hmm. Oo. Matcha, hmm, yey. Mm. Oo, oo, oh. Oo, mapait no? Oo, oh. Oo, sabagay. Hindi pala masarap no, wala aftertaste na mapait.
Oo. Totoo, totoo.
Oo, oo hilig din kasi ako sa matcha. So kung hindi coffee kung hindi coffee kunyari ayoko ng caffeine masyado, sabi ko, "Ay nagkape na ako kanina," tapos may nagyaya na mag coffee shop, ang pangalawa talaga, matcha talaga, yung bang tipong mas mapait, mas masarap, para sa panlasa ko.
Hmm, okey. Oo. Oo. Oo. Hmm, okey.

Ay, yung parang wala pang sariling puwesto, ganun, sa tabi-tabing kalsada lang, di ba, may mga
Ah, oo, oo merong ganun.
Eh may mga gano'ng coffee shop eh parang s na kalsada kalimitan nyan sa ano eh, lugar sa Rizal eh, yung mga ganiyang klaseng kape. Kasi, ah, oo, yung kap sa kalsada yung parang binababay mo yung kalsada na puro puno tapos walang ibang tindahan. Pero magugulat ka makikita ka parang may kape, pero sa motor lang siya nakaano, meron yung mga
Oo. Mm. Rizal? Oh. Oo. Hmm, mm. Uy, may mga ganun pala.
yung mga gano'n. Masasarap din. Yun yung masasabi kong ano, masasabi kong saktuhan lang yung presyo pero alam mong hindi rin talaga tinipid na parang oo. Uy, hindi ko na 'to babayarang, alam mo yun, parang
Mhm. M oo-oo-oo, hindi ka lugi sa presyo, 'no? Matcha pa rin ang binibili mo dun.
Oo, matcha. Pero minsan ano, tawag dito, yung, ano ako eh, yung parang minsan caramel lang, ganun, caramel macchiato. Mga an
<laughs> Ah, hindi ako mahilig sa karamel. <laughs>
mga basic lang na mga basic lang. Pero ikaw di ba, sabi mo, nabalit ano parang pinaplano mo rin talaga
Mhm. Mm, oo-oo. M parang pangarap ko yun.
na coffee shop. Anong ano Oo, yung p sa, di ba, sa pangarap mo, ano sa tingin mo yung parang gagawin mong ano, yung estratehiya, pagdating sa marketing, halimbawa tataasan mo ba agad yung presyo?
Hmm, hindi si mas ano kasi, yung sakto lang, kahit medyo maliit lang yung ano, yung tubo. Mas ano kasi ako, mas okey kasi ako yung parang mas fulfilling sa part ko na na nasa-satisfy or nasasarapan yung customer. Oo, di ba, yung yung tipong ano, sakto lang yung presyo tapos, "Ay, masarap 'to," tapos babalikan ka ng babalikan. Ibig sabihin successful yun, maganda. Siyempre kapag kahit konti lang yung tubo mo nun kapag pabalik-balik naman sila, di ba? Kaysa yung malaki nga yung patong mo or yung tubo mo tapos parang once in a blue moon lang sila bumalik, di ba? So, dun ka sa mas open yung profit mo.
Focus ka sa kalidad? Hmm. Ah, tama-tama, tsaka ano eh. Hmm, ayan, tama. Ayun. Oo naman. Tama-tama. Ano, di ba, kumbaga

<laughs> Siguro ano medyo marami pang tayong ano eh, mga iniintinding ano eh, bayarin eh.
Sabaga priorities, yes.
Oo, tama, tama.
Oo. Ah, tatanong ko na lang din, 'yung sa panahon ngayon, ah, sa tingin mo ba mas ano, importante 'yung kalidad o 'yung presyo ng kape?
Mm. Sa'kin ano talaga, pinakaimportante ano, kalidad. Kasi
Oo, tama, sang-ayon ako do'n.
Kasi 'yung pagdating sa presyo, ano 'yan eh, parang given na 'yan kung mahal o mura eh. Kalidad pa rin talaga kasi kasi do'n ka ano eh, do'n ka hahanap-hanapin talaga ng tao. Tama 'yung nabanggit mo kanina. Kasi, kahit na gaano kamahal 'yan kung though masarap naman worth it.
Mm, mm. Oo. Tama, oo, oo. Masarap oo, babad kas ako din naman eh.
'Yung tao oo, pupuntahan ka pa hal
Do'n ako do'n sa lasa. Mas gusto ko 'yung lasa.
Kasi iba yung Mm, iba 'yung hinahanap-hanap talaga nila 'yung kalidad ng ano. Kumbaga maraming kaparehas na kape, maraming coffee shop pero, kakaiba ka do'n kasi iba 'yung quality ng kape mo, yun. 'Yung sa tingin ano gusto kong ano ha magpasalamat sa ano ha mga naibahagi mo ngayong gabi. Marami
Mm, mm. Totoo. Quality, mm, yun. Oo. Salamat din, Mr. Matcha Boy. <laughs>
Lahat. Salamat din sa'yo. Sana sa ano, minsan maano makapagkape lang tayo 'no.
Ayun so Matcha, 'di ba? Oo, oo. Ayun. Salamat sa oras mo. Babay.
Oo, matcha. <laughs> Andiyan. Salamat din sa'yo. Sana mak din kita sa susunod.
Bye, ingat po. Babay.

Sa akin ano, yung palagay ko sa ganiyan, siguro okey lang naman na magtaas sila ng presyo, pero dapat quality din talaga yung kape. Kasi minsan nagtataas sila ng presyo ano yun alam mo yung parang over ano lang, parang naha-hype lang yung store nila. Kasi merong ganiyan dito sa'min, dito sa lugar namin. Sikat siya sa panahon ngayon kasi bago pa lang siya, eh. Tapos ang ang concept kasi ng coffee shop na yun is ano, yung mga upuan is nasa labas, alam mo parang al fresco pero yung gamit nilang mga upuan, eh, camping chair ganon? Dito sa lugar namin sikat na sikat siya, medyo ang taas ng ano, nagulat ako parang sobrang taas ng presyo ng ano kape nila parang nasa two hundred ganun, 200 something yung kape. Eh, di hmm bumili ako, parang one time tinikman ko sabi ko, "Hala gan'to yung lasa," eh, parang kalasa lang ng mga kape sa mga parang pag bumili ka sa mga milk tea shop na may mga kape di ba? Sabi ko ano "Hindi makatarungan yung gan'tong presyo" akala ko naman parang sobrang taas na oo akala ko masarap yun. Kaya nung ano na yun nung after no'n di nako ulit bumili ng kape dun sabi ko, "Ang ganda lang ng design," kumbaga ay design ng lugar, ganiyan pero yung kape walang quality. Ako kasi talaga kape talaga ako tumitingin, eh, yung kalidad talaga ng kape. Pero mm.
Mm. Quality, yan. Overpriced na oo, oo. Sikat din. Mm. Mm, mm. Mm. Oo, oo. Oh, camping chair. Mm. Oo. Oh, parang yung ano na Mm. Oo. Oo, oo. Masarap na, masarap no, oo. Design, oo. Oh. Mm, mm. Oo, oo, o. Ako din naman. Mm.
Sa tingin mo kaya yung mga ano, yung mga ibang kape na ano talaga halimbawa may mga napagkap napagkapehan ka na na mga mahal yung presyo, sa tingin mo sulit naman yung presyo na ano sinisi
Mhm. Oo, oo. Oh, tulad mo, katulad ng sinabi mo, okey lang akong gumastos ng mahal na kape, basta yung quality, at yung lasa, ah, parang ang ano yun? Parang ano siya parang, ah, ano tawag nito? anong word ba 'to? wait lang, ah, yung yung lasa at saka yung quality ng kape, sapat dun sa presyong binili mo, presyong binayad mo, kasi minsan ang mahal tapos maaano ka lang madi-disappoint ka lang kasi hindi naman pala ganun kasarap di ba?
Mm. 0Oo. Hmm. Oo. Mm, tama t Totoo, totoo. <chuckles>
Sayang lang din yung pera mo. Gusto mo kaya ka nga bumili ng mahal na kape kasi, eh, ang ine-expect mo masarap 'di ba masa-satisfy yung cravings mo sa kape, or yung gusto mo, yung feeling mo na gusto mong mag-palpitate ng bongga, pero parang nag-palpitate ka hindi dahil sa masarap, eh.
Oo nam Hmm. Oo. <chuckles> Totoo, totoo.
Nag palpitate ka da dahil sobrang ano mahal di ba?